От, получается, у тебя вот в какой-то момент не получилось, да, до своих родных донести, и поэтому ты приняла решение, что будет для всех безопаснее, что ты будешь вот так вот, скажем так, себя вести в таких ситуациях.
М, ну, я, может быть, немножко где-то преувеличила. Я просто родных привела как пример. Они у меня в целом довольно адекватные, но есть, как бы, некоторые точки соприкосновения, где мы можем делать друг другу больно. А, вот, допустим, я уже знаю, ну, в чём заключается броня: что когда приедет свекровь, ей, скорее всего, не понравятся моменты, ну, насколько мой дом в порядке. Хотя я их поддерживаю, но, как бы, ну, есть такое. Это, как бы, классика. То есть, если б у меня была другая свекровь, она, может быть, то же самое бы делала. И за счёт того, что я к этому готова, допустим, она приезжает на месяц, и я, как бы знаешь, вот, ам, уже не врасплох она меня застанет. Я уже готова к тому, что она эти комментарии скажет, и когда она их говорит То есть броня заключается не в том, что я там сижу в наушниках или мантры повторяю, а в том, что я это предчувствовала и просчитала. Она это говорит, и мне уже весело от того, что я <laughs> Да, то, что а, то да. Ничего неожиданного. Ранят неожиданные слова, когда ты знаешь, с открытым сердцем такой вот кидаешься человеку на шею, а он тебе говорит: "Ой, какая у тя раковина грязная". Вот, а если, как бы, ты уже в принципе готов, что он сейчас это скажет, то в лучшем случае, если он всё-таки не скажет, у тебя будет облегчение, понимаешь? И тебе не придётся применять эти техники успокоения, как дыхание квадратом, которое не работает. А ты просто будешь готов. Ты будешь нормально дышать, понимаешь? Это гораздо легче идти на профилактику, чем в моменте потом, а, как-то пытаться ср собирать заново своё разбитое сердце.
Мгм. Мгм. Так. М. Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. И так Всё просчитала и уже заранее знаю, что она скажет, да? Мгм. Мгм. Мгм. <laughs> Мгм. Так, ну, слушай, мне понятна твоя позиция в целом, а, и если она тебе помогает, то это на самом деле очень хорошо, потому что, а как вот ещё иначе-то жить-то вообще? Но вот смотри, а если, э, ситуация острая? Вот, э, как мы уже обсуждали, там три тридцать секунд до истерики условно. Вот как, э, себя, м, моментально успокоить вот в моменте, вот за пару там минут, там 2-3 минуты, чтобы успокоиться? Это какие-то упражнения или, может быть, способ есть?
Мгм. Ну да. Мгм. Ну никак. Если ты находишься М, да, если ты находишься рядом с источником раздражения, никак ты себя не успокоишь. Он же будет продолжать тебя раздражать. Пока ты дышишь, он будет продолжать на тебя всё это извергать. Надо бежать. Бежать, либо в себя уходить, либо <chuckles> физически уходить.
Мгм, то есть, а, м